À, lúc đó mình, à, à, bắt đầu á mình cảm nhận được cái lỗi lo sợ này, cái sự thất bại nè, à, nhưng mà mình xấu hổ mình không dám về mình nói với ba mẹ mình, ờ, mình, ờ, cứ lẩn tránh cái ánh mắt của ba mẹ thôi à. Ờ, thậm chí á có những ngày mình bán xong rất là sớm, nhưng mà á mình không có dám về sớm luôn, tại vì, ờ, phải đợi ba mẹ ngủ á thì mình mới có đủ can đảm mình về nhà á bạn. Nhưng mà sau một khoảng thời gian, a, mình, à, làm quen với cái điều đó rồi, và mình nhận ra á là nếu mà mình cứ, ơ, ờ, lẩn tránh như vậy á, thì nó cũng kh chả có giải quyết được cái vấn đề gì cả, thành đúng rồi, thành ra là mình lúc đó đó là mình mới, a, can đảm là mình lấy hết dũng cảm của mình luôn. Mình, à, hôm đó mình về, mình, à, ngồi lại với ba mẹ của mình mới giãi bày cái tâm tra tâm tư của mình ra đó. Thì cũng may sao á là ba mẹ của mình cũng rất là đồng cảm với mình thôi. Tuy là lúc đó cũng có một số cái điều mà nhắc nhở mình á, nhưng mà mình cảm thấy cái sự đồng cảm từ ba mẹ của mình rất là nhiều và những lời khuyên, những cái lời mà an ủi đó.
Ừm. À, khó ha! Ồ! Ừm. Ờ. Ừm, cũng không tốt đâu. Ừm. Ờ. Ồ, nói chung là cha mẹ luôn ủng hộ con ha? À! Thế thì tâm trạng bạn có tốt hơn không và bạn đỡ áp lực hơn không?
Ờ, mình rất là thoải mái luôn, khi mà mình, à, giãi bày xong á thì tâm trạng của mình nó sẽ thoải mái hơn nè, ờ, từ đó mình bình tĩnh lại hơn, bình tĩnh lại để mình nhận ra cái sai lầm của mình và mình phải chấp nhận nó, ờ, khi mà mình chấp nhận được á thì mền mình mới có thể mình bắt đầu lại được, và khi bắt đầu lại á mình phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, giống như là, từ cái cảm xúc của mình, mình phải thoát ra được cái cảm xúc vấp ngã ban đầu trước đó bạn.
Ừm. À. Ừm. À, tụt cảm xúc. Ồ, đúng rồi. Khi mà, gọi là, à, tinh thần đi xuống tại vì là cái công việc, ờ, thì cái việc đầu tiên là vực lại tinh thần, từ cái tinh thần đó thì mới có cái nền tảng để mà bạn suy nghĩ đến những cái kế hoạch cũng như là cái bước đi tiếp theo, đúng không?
Đúng rồi, lúc đó mình, à, rất là suy sụp luôn, nhưng mà khi mà được, ờ, ba mẹ mình, ờ, an ủi đó thì mình cũng thoải mái hơn, bình tĩnh lại, và mình, ờ, dần dần á mình, ờ, rủ được những người bạn của mình đi chơi, đi ăn, đi uống hoặc đi du lịch nè, thì mình thoát ra được cái cảm xúc mà, ờ, nó bị, ờ, ờ, tiêu cực á, khi mà mình mới thất bại xong á, rất là buồn chán luôn, mình phải thoát ra được cái cảm xúc đó đầu tiên, sau đó là <laughs> đúng rồi, rất may có những người bạn đó đó.
Ừm. À! Tiêu cực hả? Ờ. Ôi! Cũng rất may là có những người bạn ha! Ôi, thế thì khi mà, gọi là, ờ, bạn đã xốc lại được tinh thần đi ha, thì bạn có cái cách nào để mà tiếp tục, ờ, những cái hành trình mới của bản thân hay không? Sau khi mà đã có những cái, gọi là, à, thư giãn thoải mái về tinh thần đi, bạn có nghĩ tiếp theo bạn nên làm gì không?
Ừm.

Ừ. Khi mà bạn, gọi là, bạn bắt đầu quay trở lại với cái điều đó, thì, à, có khi nào bạn cảm thấy là, ừ, lỡ đâu mọi người hỏi về cái lý do là bạn quay trở lại thì bạn có, ờ, có dám nói ra, có dám nhìn nhận về cái quá khứ từng sai lầm của bản thân hay không?
À, ban đầu mình cũng, a, cảm thấy là xấu hổ và mình cũng, a, có ý là mình muốn che giấu đó, nhưng mà sau này á đúng rồi, sau này thì mình nghĩ là, à, mình không nên che giấu làm gì cả. Tại vì mình nói ra á, à, thì dù gì đó cũng là một cái thất bại thôi mà, mình nghĩ thì ai cũng có thất bại chứ không phải đi một mình mình đâu. Đúng rồi, cho nên á là, nếu mà mình nói ra cho người ta á, thì, à, cái sự xấu hổ nó hông phải đâu, mà bù lại á là cái sự góp ý, cái sự, à, đồng cảm và, à, cái kinh nghiệm người ta sẽ truyền tải cho mình.
À, muốn lảng tránh đi. Ừm. Ờ, ai cũng có thôi. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng ha. Cũng giống như, kiểu, là lúc bạn nói với bố mẹ bạn ha.
Đúng rồi, khi mình nói ra á, người ta sẽ góp ý cho mình rất là nhiều. Và mình đã thật sự mình, à, đã rủ bạn bè, ờ, đồng nghiệp cơ quan đó, mình đi nhậu và mình đã nói ra cái điều đó rồi, và rất là may mọi người rất là đồng cảm và góp ý cho mình đó bạn.
Ừm. Ờ, vậy thì khi mà nói ra ấy, có vẻ như là bạn đã nhận được sự đồng cảm của mọi người và bạn cảm thấy là, ơ, nó có nhẹ nhõm hơn hay không?
À, mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm chứ, ờ, mình cảm thấy, giống như là, mình đang đeo một cục tạ 10 ký trên vai mà tự nhiên mình được tháo xuống vậy đó bạn. Mình cảm thấy rất là thoải mái luôn, tại vì không có còn cái gánh nặng gì, không có còn sự che giấu, không có, ơ, còn sự, ờ, xấu hổ nào nữa hết bạn.
Ừ. <laughs> Rất là mỏi mệt ha? Ồ. Ừm, khi mà bạn, gọi là, nhẹ nhõm nhiều như vậy rồi, thì, ờ, ờ, bạn có, kiểu, ừ, rút ra những cái kinh nghiệm về những cái, gọi là, định hướng sau này không? Chẳng hạn như là khi mà bạn quyết tâm về một cái điều gì đó nhá, ừ, đừng bồng bột, đừng, gọi là, hiếu thắng như hồi xưa nữa, có bao giờ bạn nghĩ như vậy không?